De nos jours, on peut, heu, vraiment retrouver que, heu, le shopping en seconde main, il est devenu beaucoup plus populaire qu'avant. Vraiment, ce ce soit en réponse, à à la culture de consommation ou que ce soit aussi pour des raisons financières, mais on voit beaucoup de personnes qui sont passées au shopping en seconde main, que ce soit les friperies, Vinted et tout ça. Alors, est-ce que toi tu pourrais me parler de ta propre relation avec le shopping en seconde main?
Ouais. Oui, alors, moi, ça a commencé, heu, il y a très longtemps puisque, heu, hem, quand je j'étais étudiante après mon Bac, je suis partie vivre, heu, 1 an en Angleterre. Ma sœur habitait là, ouais ma sœur habitait là-bas. Donc, heu, pour amé pour améliorer mon anglais oral surtout, heu, je j'avais décidé de faire, heu, une année, heu, où je passais en fait l'équivalent du baccalauréat à la base qui s'appelle les A Levels. Donc j'étais, heu tu vois? Voilà et heu, du coup, j'ai passé 1 an là-bas et, heu, bah, en étant étudiante, heu, heu, pas beaucoup d'argent parce que c'était mes parents qui me donnaient, heu, un peu d'argent. Hem, ce qui se passait là-bas, qui est qui était pas encore, heu, vraiment, heu,— heu, présent en France, c'était qu'il y avait beaucoup de, hem, de, hem, de, hem, de boutiques de seconde main et c'était des ce qu'ils appellent des charity shop des charity shop. Donc en fait, c'était, heu, des m comme on peut trouver i maintenant chez nous Emmaüs, heu, hem, heu, l'Armée du Salut, Secours Populaire, heu heu, tu vois, des associations comme ça qui qui, heu, récupèrent des affaires et qui les revendent pour, heu, aider les plus pauvres. Et en fait, là-bas, heu, c'était déjà, heu parce que moi je te dis ça, c'était il y a, heu, plus de 25 ans et, heu, et heu, moi je trouvais ça formidable parce que je trouvais des pépites. Je trouvais en plus moi j'aimais bien déjà me démarquer des autres, heu, au niveau de mon style. En Angleterre, bah, en plus, tu es beaucoup plus libre. Au ni heu, ils sont beaucoup plus, heu, «foufous» dans leur manière de, heu, de s'habiller que que nous. Ouais, Ils ont un style, voilà i ils mélangent beaucoup plus. Ils sont moins heu, heu, le Français, à partir du moment où tu voyages, tu t'en rends compte, le Français est quand même assez, heu heu, regardant sur la manière dont tu vas te, heu te, heu, t'habiller. Le style a a beaucoup d'importance, ouais et, heu et là et en en Angleterre ils sont beaucoup plus, heu, voilà, fun et, heu, tu tu mets ce que tu veux même si ça va pas ensemble, c'est pas grave, tu fais comme tu veux et personne va va il y a moins de jugement, tu vois, sur le sur le physique <chuckles> et et, heu, ouais. Bah ouais, du coup, c'est sympa et surtout quand tu es jeune. Bah, et je me rappelle que j'avais trouvé un super manteau en en peau retournée, heu, qui était sublime, que j'adorais, que j'avais eu pour, heu, quasiment rien et, heu, du coup j'adorais. Moi c l'idée du dépôt vente et de la seconde main, c'est c'est le fait qu'en fait tu trouves des pépites pour pas grand chose. Tu f tu fouilles, en fait. Il faut aimer fouiller, il faut aimer fouiner, il faut aimer être, heu, à essayer de dénicher cette fameuse pépite et, hem, et heu, donc il y avait en fait, tu t au au-delà de de l'achat en lui-même, c'est la quête, tu vois. C'est la quête de se dire: «Qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui?» parce que finalement, tu tu vois? Alors que quand tu vas dans un magasin normal, tu vas, heu, tu tu sais enfin tu vas dire: «Tiens, j'ai besoin de t-shirts, je vais aller chercher des t-shirts.» alors que quand tu vas dans un dépôt-vente, heu, ou dans un magasin de charité comme ça, heu, une association, bah c'est plutôt, heu, ce que tu vas pouvoir trouver.
Ah, OK! Mmh. Ah! Oui, oui, logique, logique. Ouais. OK. Oui et Oui. Mmh. Oui. Ah bon? Ah OK. Ouais. Mmh. OK. Mmh. Ouais. C'est très cool! Oh! Oui. Oui. C'est vrai. Mmh. Oui. OK. Oui. OK. Donc pour toi, un peu, quand tu allais dans les friperies et les charity shop comme tu disais, ce qui était le plus important pour toi, c'était même pas le prix, mais c'était un peu l'aventure, non? Le plaisir de découvrir un peu, heu, des vêtements là-bas?
Mmh. Ouais. Ouais, exa exactement. C'est, heu, c'était un mélange de, heu, bah c'est une petite chasse aux trésors, heu, tu te dis: «Est-ce que je vais trouver une pépite aujourd'hui? Est-ce que je vais trouver, heu, une belle pièce que je vais, heu, acheter à pas cher?» parce qu'à partir du moment où tu aimes un peu la mode, que tu aimes les belles choses, bah, heu, tu vois aussi quand, heu quand, heu, les les vêtements sont bien coupés, sont, heu, sont de de belles factures, avec des beaux mater des beaux matériaux, heu, des belles matières. Et puis, heu, et puis, bah, après tu as les marques aussi, heu, que tu connais. Tu dis: «Ah ouais!» parce qu'en fait, tu peux à l'époque, c'était vraiment vrai, c'est que, heu, même à Emmaüs, parce que de toute façon j'ai toujours aussi aimé chiner à Emmaüs en France. Hem, heu, bah, à l'époque, il y a 20-25 ans, heu, tu pouvais vraiment trouver même des sacs de luxe, heu, des des choses incroyables, hein? Les gens se débarrassaient de tout et et on on portait moins d'importance, heu heu, au luxe, alors que maintenant c'est devenu, heu, heu, quelque chose de de fou.
Mmh. Oui, c'est vrai c'est vrai, ça a bien changé. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a des fois où tu as vraiment trouvé quelque chose, heu, de super intéressant? Et c'était quoi qui l'a démarqué le plus pour toi? C'est est-ce que c'était que tu avais fait une grosse économie dessus? Ou que c'était vraiment du un des matériaux très beaux, très jolis? Ou est-ce que peut-être tu t'es, un moment, lancée sur la vague, heu, du DIY, du do it yourself, où tu modifies un peu tes vêtements, tu retrouves, heu, des fripes, heu, qu'après tu as envie de découper, de mélanger avec d'autres vêtements que tu trouves, heu? Comment ça a été pour toi?
Mmh. Non, moi c'était vraiment dénicher, heu, dénicher un vêtement qui me va super bien, qui est de très bonne qualité. Après, que ce soit de la marque ou pas, moi j'ai jamais été très ça a jamais été, heu, mon obsession que de porter de la marque. Hem, mais, heu, trouver moi l'idée, c'était vraiment à chaque fois de trouver alors effectivement, il y avait des moments où j'avais des besoins. J'étais étudiante, je je j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, heu, quand j'avais besoin d'un manteau, bah, je me fixais quand même quand j'arrivais. J'allais regarder directement les manteaux et je faisais plusieurs associations pour voir si, heu, je trouvais pas un, heu, qui qui pouvait me convenir. Et après, bah, tu après tu fais le tour de heu, tu fais le tour du magasin et et tu vois si tu trouves des pépites. Moi, l'idée, c'était vraiment de de pouvoir me faire plaisir, heu, et que ça ne me coûte pas cher. Et, heu, ce satis moi ce qui me plaisait aussi, c'était l'idée de savoir que, bah, il y avait qu'une pièce unique de ce que je trouvais, tu vois, et pas, heu tu vois, et là en maintenant, on en est vraiment loin de de ce tu vois et et, heu, je pense que les gens qui aiment aller dans les dépôts-ventes
Oui. OK. Mmh. Oui. C'est vrai.
heu, notamment ou de ou, c'est aussi pour trouver cette pépite que les autres n'auront pas forcément.
Mmh. Ah oui, peut-être, c'est c'est vrai que c'est possible, que les gens ils cherchent à se démarquer en cherchant dans le vintage ou dans les choses un peu plus sombres disons, moins accessibles.
Mmh. Oui, et puis c'est et puis maintenant, il y a aussi ce côté «j'ai pas envie de de de de dépenser trop», de de, hem, tu sais, d'accompagner aussi, heu, ce cette logique de fast fashion, heu, où on on est là, on on on on pollue de plus en plus enfin, les vêtements qui sont achetés, heu, à bas coût ceux qui sont vraiment pas chers et qui se retrouvent, heu, en Afrique, heu, qui enfin qui c'est c'est ça ravage des des des, mmh, des pays entiers. Enfin, c'est une, heu, c'est une aberration, heu. Quand tu vois qu'ils qu'ils produisent chaque semaine ils sortent des nouveautés, enfin c'est, heu tu te dis: «Mais, heu, c'est c'est c'est c'est plus du besoin là, on n'est plus au niveau du besoin, c'est de la surconsommation plus, plus, plus et on est en train de complètement détruire notre on marche sur la tête», et heu, et je pense que, tu vois, tout ce qui est, heu heu, dépôt-vente, seconde main, c'est quand même une manière de, heu, de de, hem, d'agir un petit peu, tu vois, sur cette frénésie, heu, d'achat, heu, de produits neufs, qui sont souvent, heu, produits, heu, dans des pays où, heu, la législation n'est pas en faveur des <chuckles> des des personnes et tu vois, heu? Hem, avec des matériaux, tu vois, il y a beaucoup de synthétique, c'est ce qu'ils disaient aussi, po le polyester c'est une, heu, c'est une horreur, c'est c'est du c'est du pétrole, hein, et et ça se et ça reste, heu, ça se déchiquette, ça ça ne se ça ne se c'est pas comme du coton qui va, heu, se se détériorer au fil de des des années et même des mois. C'est c'est c'est une, heu, c'est une horreur, c'est comme le plastique quoi. C'est vraiment, heu, ça c'est c'est et et on on continue à produire ça et on continue à acheter ça et on les gens ne prennent pas conscience de l'impact qu'ils ont sur, heu, sur le sur l'environnement, sur la planète Terre, quoi. Et heu, et le et tu vois et la seconde main, heu, a ce côté: «Bon, bah, écoute, è c'est déjà fabriqué, heu, moi, je vais, heu, du coup, heu, je vais acheter quelque chose qui a déjà été fabriqué, utilisé une 1re fois, en bon état», parce que forcément, moi, je faisais attention aussi à prendre des choses, heu, qui es qui étaient en bon état et mais je le faisais le fais pour les vêtements, pour les meubles, je le fais pour tout, hein, tu vois? C'est quelque chose, heu moi c'est moi mo mon mobilier, heu, c'est que des choses que j'ai achetées sur Leboncoin, heu, heu, vu ouais, ouais, que en plus ah oui, moi j'aime ça et puis, bah, tu as tu chines des des choses. Moi j'aime bien, heu heu, tout ce qui est mobilier des années 50-60, heu, au niveau de la reconstruction, après-guerre et tout et hem, et bah, tu trouves des pépites, si tu as l'œil, si tu sais te ce que tu cherches. Et puis, il y a des gens qui se débarrassent des choses et ils ils savent pas ce qu'ils ont entre les mains et c'est vrai, aussi bien pour les vêtements que pour le mobilier donc, hem, tu peux vraiment faire des bonnes affaires, ouais.
Oui. Mmh. C'est vrai que c'est C'est vrai. Mmh. Oui. Oui, exactement. Moui. Mmh, oui. C'est vrai. Mmh. Ah, OK! OK. OK. <snorts> Ah bon! Donc vraiment en fait, heu, cette idéo bon idéologie, cette façon de penser les choses pour toi elle s'applique un peu partout. Tout ce qui est l la fripe en général, de trouver les choses, heu, moins chères, plus uniques, c'est vraiment très présent pour toi. Ça fait une partie de
Ouais! Mmh. La seconde main. Ouais! C'est la seconde main. C'est réutiliser ce qui a déjà été produit.
Moui. Et justement tu parlais un peu de la surconsommation du polyester et tout ça. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider à résoudre ce souci, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait aider à faire une prise de conscience, heu, de masse vraiment pour empêcher que, heu, la fast-fashion continue?
Bah, il faudrait que les gens s'intéressent au sujet. Le problème, c'est que les gens sont obnubilés par leur petit intérêt. Heu, on est dans une société, heu, très individualiste et les gens, ils ont l'impression parce qu'en fait c’est c'est toute une, heu c'est toute une c imagine-toi, c'est quand même toute une manière de penser qu'il faut revoir. Et heu, malheureusement, je p ça passe par les enfants. De toute façon, ça passera toujours par les enfants. La prise de conscience, elle se fera par les enfants. Et hem, et cette manière de surconsommer, elle date des années 70. Et tu as une série qui est très bien là-dessus qui s'appelle Mad Men et qui t'explique comment on est arrivés à enfin c'est extraordinaire cette, heu elle est culte. Faudrait que tout le monde la regarde cette série, parce qu'en fait c'est ah ouais vraiment, vraiment parce que c'est les prémices. Là, tu vois, donc, c'est, en fait, c'est sur c'est l'histoire d'une, hem d'un mec qui travaille dans la pub et heu dans le marketing et la pub d d aux États-Unis dans les années 70 et 60-70 et il te montre comment il il retourne le cerveau des gens pour les inciter à consommer toujours plus.
Mmh mh. Mmh. C’est vrai. Mad Men? OK. OK <chuckles> OK. Mmh mh. Ah, OK! Oui. Bah oui, c'est c'est un cercle vicieux, un peu. C’est une machine infernale.
Tu vois? Et en fait, c'est ça! Mais oui! C'est qu'en fait on a pas conscience qu'on est, heu qu'on est, heu, robot enfin, tu vois, on est lobotomisés même j'ai envie de te dire. C'est qu’on on n Ah mais oui! ...c'est-à-dire qu'on a même pas conscience que tous s tous nos gestes, toutes nos actes de consommation, s tout ça a été prévu en amont et on est on est manipulés, quoi.
OK, à ce point-là? OK! OK, je vois et du coup pour toi en fait ça passe vraiment par une prise de conscience qu'en fait, heu, c'est les prochaines générations qui vont qui auront à endurer ce que nous on a laissé derrière, si on n'arrête pas de surconsommer comme ça?
Moui! Ouais, ouais. Ouais, c'est de l'éducation, c'est de l'éducation et c'est vrai à tous les niveaux hein, c'est vraiment de l'éducation. Donc heu c'est de la prise de conscience des parents dans un premier temps, ça et forcément et faut qu'il y ait pour cela ils se ils se heu ils se documentent, ils s'intéressent au sujet heu et et pour le coup ça heu tu vois, c'est c'est très individuel aussi. Enfin on peut pas forcer les gens à s'intéresser au sujet. Maintenant, heu, tu as des campagnes de de sensibilisation, heu, tu as des collectifs qui se créent, tu as les jeunes qui sont très très impliqués aussi puisque eux ils voient bien heu que la la terre déraille et que et que c'est quand même, heu, lié à notre manière de de consommer. Quelque chose moi qui m'a toujours hallu heu, fait halluciner aussi c'est l'histoire des des voitures électriques. Les voitures électriques, c'est très bien les voitures électriques mais, heu, hem, la déjà la production des batt des des batteries électriques c'est c'est c'est un enfer au niveau, heu, de l'environnement 1°. Ouais et 2°, au lieu de se poser la question, est-ce qu'on a besoin de de toujours plus consommer électriquement, heu, notamment, pourquoi on n'est pas en train de se dire, est-ce qu'il y a peu il y a pas peut-être des alternatives à toujours plus consommer d'électricité? Est-ce qu'on pourrait pas revenir à des manières de de faire un peu plus, heu, classiques ou en tout cas traditionnelles? Ou revenir, tu sais, notamment quand tu vois que les Américains, ils sont ils ont tous en moyenne 2 voitures, bon même peut-être maintenant 3 enfin tu dis et ils marchent pas ils sont obèses enfin tu vois? Ils ont des problèmes de santé liés, heu, à au surdéveloppement enfin et et tu dis ouais donc du coup c'est juste du du bon sens et revenir à heu à clairement revenir à du bon sens. Et se dire mais au lieu d'être toujours dans cette quête permanente de plus consommer, plus produire, est-ce que peut-être on peut réduire donc c'est vrai sur notre manière de de de manger, de s'habiller, heu, de se, mmh, de se mouvoir? Enfin, tu vois? Moi c'est dans c'est vraiment moi je pense en je pense en global vraiment.
Mmh. Oui. Oui. Mmh. Ah! Ah bon? Oui. OK. Mmh. Oh oui! <chuckles> C'est vrai <chuckles> oui, oui. Mmh. Oui. Oui, du coup, c'est, heu, plein de petites habitudes, heu, de petites choses, bon, qui, à la fin, heu, constituent des problèmes beaucoup plus grands et ceux-là, en fait, on devrait les changer à un niveau presque microscopique, parce que c'est vraiment une un ensemble de de mauv de petites choses qui, après, s'empilent pour devenir des des grands maux pour la société.
Ouais et puis, tout à l'heure, tu me demandais: «s qu'est-ce qu'on pourrait changer?», bah, déjà, faudrait qu'on qu'on se responsabili heu, qu'on se responsabilise tous, chacun, à notre niveau et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à faire, aussi. C'est-à-dire, heu, on on on rejette toujours la faute sur les sur les politiques, sur, heu, les grands groupes, sur oui, mais ils ils ils mangeraient pas et ils feraient pas de bénéfices, si on n'était pas en face, en train d'acheter!
Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Tu vois? Donc, heu <chuckles>
Je vois, oui. C'est c'est très intéressant tout ça, parce qu'à la fin, oui, en fait, c'est une grosse prise de conscience et aussi, heu, les gens, ils doivent se faire réveiller que au fait que, heu, eux, aussi, sont responsables pour tout ça.
<chuckles> On est tous responsables. On a tous notre part de responsabilité et c'est important que les parents, heu, inculquent ça à leurs enfants, parce que c'est eux qui vont construire, heu, n la vie de demain et le monde de demain, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, heu, merci beaucoup pour cette conversation. Ça m'a bien instruit.
Ouais. Je t'en prie.
Vraiment.
C'était un plaisir.